بصراحة عندي علاقة متوترة جدًا مع حد كده قريبي، آآ بسبب إن هو دايمًا آآ شايف إن هو مثلًا، آآ ولاده أحسن و ودايمًا شايف إن هو ماشي على طريق صح وعايز الناس كلّها تبقى زيه، ودايمًا شايف حاجات كتيرة، وده بينعكس بقى على انتقاداته ليّا يعني، فهو الشخص ده جوز خالتي، تمام، وعايز أقول لِك عامل لي مشكلة كبيرة جدًا، لإن أنا باحب خالتي جدًا وباحب ولاد خالتي جدًا، بس بقيت أكره الوقت اللي أنا باتجمّع معاهم فيه، بسبب إن هو بيبقى موجود، فمش عارف بصراحة الموضوع ده حلُّه إيه، فقُلت آجي أتكلّم معاكِ مثلًا، أفضفض شوية كده يمكن أرتاح، يمكن نلاقي حل سوا يعني.
إمم. بسببه. إمم. بُصّ بصراحة أنا متفهّماك جدًا وحاسّة بيك ومقدّرة شعورك، وإحساس وِحِش أوي إحساس المقارنة، وخصوصًا يعني لمّا يبقى من حد كبير كده م وعاقل يعني ويقعد يقارن، آآ ولاده بولاد غيره، فالموضوع ده صراحة مش لطيف خالص ومش أحسن حاجة، طب أنا عايزة أسألك سؤال، بيبقى رد فعل خالتك إيه أو والدك ووالدتك لمّا بيشوفوا المقارنة دي، أو بيشوفوا الكلام إن هو ممكن يأثّر عليك بالسلب ويضايقك، بيعملوا إيه ساعتها؟
بُصّي هُم ب يعني هو شخص يعني نرجسي، وغير إن هو نرجسي آآ، مُسيطِر عليهم تمامًا، فهُم ما بيقدَرش إن هُم مثلًا ياخدوا ضِدّه رَد فِعل أو ياخدوا حاجة، كلّ اللي ممكن يعملوه إن هُم يحاولوا شويّة يقلّلوا من حِدّة الموقِف بإن هُم يهزّروا أو يضحَكوا على الكلام اللي هو بيقوله عشان يبيّنوا إن إن هو بيهزّر وكده، بس هو نَبرته لا بتبقى هزار ولا بتبقى فيها أي شيء من اللُّطف ولا بيبقى فيها أي حاجة آآ، يعني ممكن حد غريب يتقبّلها لإن أنا برضه غريب عنّه، مش يعني آآ علاقتنا مش مش موطَّدَة للدرجة اللي هو ممكن ي ينصَحني بالطريقة دي يعني، هو ممكن بيعمل كده مع ولاده، بس حتى بيعمل كده مع ولاده عايز اقول لِك بطريقة ألطف من دي بكتير، مش عارف بقى آه يعني هو بيشوف إن ولاده حقّهم عليه إن هو يكون حنيّن معاهم بس أي حد تاني لأ، ف ف آمم بصراحة ما ما باحبّش أبدًا اتعامل معاه وحاسس إن آآ ده ممكن يخسّرني أصلًا إن إن إن أقابل ولاده دايمًا أو إن أنا يعني أك أرُوح لهم أزورهم حتى، عارفة صِلة الرحِم حتى، يعني بقيت بافكر 1.000 مرّة قبْل ما أرُوح عَندهم البيت.
ياه! إمم. إمم. طبعًا. إمم، بجد أنا متفهّماك جدًا وحاسّة بيك وإحساس صعب أوي اللي أنت بتمر بيه ده، وبجد يعني إحساس مش مقبول أصلًا إن حد يقارنك بحد، وده بيضغط عليك طبعًا أنا متفهمة كلّ ده، طيب معلش أنا عايزة أفهم منك، تفتكر يعني هل في سبب معيّن هو اللي كان بداية إن هو يبدأ ينتقدك وإن هو يقارنك بولاده، والّا هو كده على طول معاك من زمان؟
بُصّي هو المشكلة الكبيرة، إن هو عنده إبن في نفْس سني و ونفْس إحنا الإتنين كنا في نفْس المدرسة، و وبناخد مع بعض دروس وحاجات شبه كده كتيرة
إمم.
آآ دايمًا كان في بَقى عارفة يعني، غير إن هو بينتقدني في بقى حتّة المقارنة دي، فهي أنا من ساعة ما وعيت عليه و وشايفه كده، يعني يعني
عشان ابنه في سنّك.
عشان ابنه في سني، عشان مش عارف أنا ممكن أكون كنت متفوّق دراسيًا شوية كمان على ابنه، فهو بيحاول يعوّض ده، بإن هو يَطلَّع فيّا مشاكل وعيوب.
آه إن هو ي منك، بالضبط، أنا فهمت، يعني بجد فهمت الإحساس اللي أنت بتمر بيه، ومن الواضح إنه هو بيحاول هو إنسان يعني نرجسي زي ما أنت قُلت، وبيحاول إنه هو يقلّل منك علشان يرضي نفْسه ويحسّس ابنه إن هو أحسن منك، رغم إن هو من قناعته عايزة أقول لك إن ده غيرة وحقد يعني، وإن هو فعلًا غَيران منك، بس بيحاول يقلّل من ده ويكسر فيك ده علشان هو عارف ومتأكد إنك أنت أحسن من ابنه، فيعني حاول ما تهتمّش بكلامه خالص، وحاول إنك أنت تثبت نفْسك وتتبارد جدًا معاه، ده أكتر حاجة ممكن ت تضايقه وتستفزه جدًا، إنك أنت بجد تستكشف كده طُرُق إنك أنت تعبّر بيها عن نفْسك ومشاعرك، وإنك أنت لمّا ييجي يعمل حاجة زي كده، ترفض ده، وتقول له بكلّ احترام وكلّ يعني أسلوب لطيف ولبق، إنك أنت مش قابل الطريقة بتاعته، وإن هو مش من حقه إن هو يعمل معاك كده، جرّبت تعمل حاجة زي دي قبل كده؟
بصراحة م مش حاسِس إن أنا أقدر أعمل كده برضه احترامًا لسِنُّه واحترامًا ل يعني م مش عارف أجيبها له إزاي برضه يعني هو شخص كبير آآ و ويعني هو أكبر من والدي حتّى <tsk> الموضوع بيبقى صعب م ما أعرفش باحِس إن أنا متوتَّر، باحِس إن أنا مش مش قادر أقول له كده يعني وباحِس إن أنا لو قُلت كده أصلًا، هاعمل مشكلة كبيرة أوي ما بين العيلتين، يعني ممكن بقى توصل ل ل ل لخناقة أو ل لزعل ما بين بقى إخوات أو أو كمان بابايا مثلًا ي ياخُد أي رَد فِعل أو حاجة شَبه كده، فالموضوع كان صعب جدًا يعني. ف
إمم. إمم. آه طبعًا، أكيد. يعني أنا مُتفهِّمة قد إيه هو موضوع صعب ووضع بجد يعني آآ مُزعج جدًا. طَب أنا عايزة أسألك ما جرّبتش إنّك بَدَل ما تتكلِّم معاه هو، تتكلِّم مع خالتك؟ تقول لها إن مثلًا هو ليه بيعمل معايا كده؟ طيب، هو أنا مش حابب ده، ينفع تتكلِّمي معاه وتفهميه بالراحة ما بينِك وما بينه إن أنا الموضوع ده مأثّر عليّا بالسلب وإن أنا فعلًا بقيت أتضايق إن باجي عندكم أو إن باتجمّع معاكم في أي مكان؟ اآ فكّرت إنّك تعمل كده مع خالتك مباشرةً وهي خالتك في الأول وفي الآخِر بتحبك ومهما كان أنت ابن أختها، فيعني عزيز على قلبها جدًا وهتتقبّل وهتحِس بيك جدًا، إيه رأيك في حاجة زي كده؟
إمم. ما هي المشكلة إن هي عارفة طِباعه وعارفة هو بيعمل إيه و وعارفة إن هو ممكن يكون بي بي بييجي عليَّ شوية أو أو على ناس كتيرة كمان مش أنا بالذات يعني آآ، وهي هي عارفة ده كويس فبتحاول بقدْر الإمكان تقول لي: "معلِش، هو طبيعته كده، يعني حاول تتقبّله، ما تاخدش كلامه آآ يعني على محمَل الجَد." وحاجات شَبه كده كتيرة. يعني هي بتقول لي كلام زي ده بس برضه الكلام ده ما بيريّحنيش، ما هو ما بيبطّلش يعمل كده، يعني هي ما بتتكلّمش معاه هو، هي بتتكلّم معايا أنا برضه، أنا مش عايزها تتكلّم معايا، يعني أنا أنا مش عايز أنا اللي أتغيّر، أنا عايز هو اللي يتغيّر، ف يعني أنا مش مُضطر أ أ أ أتقبّل اللي هو بيعمله ده، يعني مش مش عارف بصراحة و و
بتراضيك. امم. لأ طبعًا، أنت مش مت م يعني م مش لازم تتقبّل ده وما تضغَطش على نفْسك بجد علشان تتقبّل حاجة زي دي مش مُريحة بالنسبة لك أو نقْد سخيف زي ده فعلًا بيضغط عليك، لأ أنت مش مش مُطالَب إنك تتحمّل ده أبدًا، بالعكس يعني أنا متفهّماك جدًا وحاسّة بيك وحاسّة قد إيه الموقِف فعلًا مُزعِج جدًا وحاجة مش مُريحة. طَب جرّبت قبل كده إنك أنت تقلّل إنك تقعُد معاهم. يعني تقلّل الكلام، تقلّل من الأحاديث، أمّا تلاقيه قاعد في مكان ما تقعُدش في المكان اللي هو قاعد فيه؟
م والله يعني أنا جرّبت، بس هو ممكن يعني أنا باشوفه أصلًا كل فين وفين، بس كل مرّة باشوفه فيها بابقى حاطط إيدي على قلبي كده إن هتحصل مشكلة دلوقتي، يعني في مرّة من المرّات هو كان كانوا بايتين عندنا في البيت، تمام؟ وأنا يعني بابايا ومامتي وعيلتي عامةً بيثقوا فيّا جدًا، و و وعلاقتنا حلوة أوي، وعارفين إن أنا ما باعملش حاجة غلط وحاجات شَبه كده كتيرة، فالمهم هُم كانوا م عندنا في البيت وأنا راجع آآ من الشارع بالليل متأخر، كنت بقى سهران مع اصحابي شويّة يعني عادي، ب ب آآ، خارجين وبعد كده روُحنا كَلنا وحاجات كتيرة كده، فالمهم راجع بالليل شويّة متأخر، فيعني لقيته هو حتى بيقول والدي، بيقول لي بيقول له: "أنت إزاي سايبه يرجع ف البيت في الوقت ده؟" أنت ده ده ده أكيد كان بيعمل حاجة غلط، ده أكيد كان سهران مع ناس مش عارف بتعمل إيه، ده أكيد بيعمل إيه، بدأ بقى يملى طبعًا يعني حاجات هو ما لوش دَخل بيها، وبدأ يملى طبعًا دماغ بابايا، يعني حتى لو هو واثق فيّا جدًا <tsk> بس برضه هييجي له لحظة شَك كده، اللي هو يعني آه، ف وهيوتره، يعني هيوتره بقى ب ما بين إن هو يعني يحرِج الراجل، والّا ييجي عليّا أنا، ف ف <tsk> فما بيبقاش حتى عارف يعمل إيه، فممكن ي يزعّق لي كده قدّامه وبتاع، بعد كده ييجي يصالحني يقول لي معلش أنا اتحطّيت في موقف بايخ، معلش حَقك عليّا، أنا عارف إن أنت ما بتعملش حاجة غلط بس أنا باتضايق، طب ما هو يعني أنت سَلبت لي حقوقي من كل حاجة حتى مع أهلي، يعني طب ليه كده؟
إمم. إمم. قدّامك الكلام ده؟ طبعًا. شكّكُه آه. إمم. لأ، هو من الواضح إن المشكلة طبعًا أكيد 100% هي مش فيك ولا في أهلك، هي المشكلة في هذا الشخص المريض، وعايزة أقول لك على حاجة، هُم كُلّهم بيحاولوا يراضوه أو يحس يعني يقنعوه إنه هو رأيُه مُهم، عشان هُم عارفين إن هو إنسان مريض، فعارف زي الطفل لمّا بتاخدُه على قد عقلُه، علشان تتجنّب زَنُّه أو عياطُه أو إن هو هيقعد بَقى يشبط في حاجة ويخبط راسُه في الحيطة عشان الحاجة، هُم بيتعاملوا معاهم بس هُم مش هيقدروا يقولوا لك ده، هُم بأهلك ومرا و وخالتك و بيتعاملوا معاه على إن هو إنسان نرجسي مريض، ف آه تمام ابني وحِّش، طَب خلاص ماشي أنا هازعق له وهاعاقبُه، وبعد كده باباك بييجي يفهمك على جنب إن هو واثق فيك وكده، علشان ي يسكّّتُه، فاهم؟ فأنت حاول تبقى بارد جدًا، وممكن مثلًا لمّا باباك يعمل موقف زي ده، تطلع وتضحك وتفتح التلفزيون وتهزر مع والدك، وتحضنُه وتتكلِّم معاه، الحاجات دي هتحرق دمُه أكتر، وبالعكس هيحِسّ إن هو مَرّة في التانية في التالتة، هيحِسّ إن هو أصلًا شخص مش مؤثّر معاك، فهيزهق من التعامُل معاك، فاهم؟ هو فرحان إن هو حاسِس إن هو مُسيطر، وحاسِس إن هو منكِد عليك، أنت اثبت لُه العكس، أنت بيّن إنك أنت أصلًا وده حقيقي أنت اتعامل كده، هو مش موجود، وعارف إن هو مريض، واتعامل معاه على إن هو مريض، وتجنب أي حاجة، اللي يقوله يقوله، ولا كأنه بيقول اسمع من هنا وطلّع من هنا، واعمل كُلّ الأنشطة اللي بتريحّك، اضحك شَغَّل أغاني في أوضتك و وهيص عليها، كلِّم أصحابك، اخرُج آآ روح أحضًن والدك مثلًا، و وعبّر لُه عن مشاعرك قدامُه، أو والدتك أو حتى خالتك وتجنبُه خالص، صدقني
إمم. امم. امم، امم. امم. أنتِ عارفة أنا أنا حتّى آآ بقيت يعني أشوف الحاجة اللي هو بينتقدني فيها دي، و وأزوّدها قُدّامُه يعني قُدّامُه بالذات، آجي كده مثلًا لو بينتقد مثلًا حاجة في لبسي، مثلًا في وقت من الأوقات كده، يعني لمّا كنت بقى يعني في مرحلة أصغر شوية، يعني بالبس بناطيل شوية كده تحِسِّي إن هي مخربشة، أو فيها حاجة م مقطّعة، يعني كانت الموضة، وكان دايمًا بينتقد ده جدًا، وب بينتقده بأسلوب أنا كنت كُلّ مَرّة هو لازم يكون عندنا في البيت، آآ بعد حتى أما بعد أما حتى الموضوع شيلتُه من دماغي وخلاص اقتنعت، أنا اقتنعت من جوايا إن أنا اللي لابسه ده ما ينفعش، يعني أنا خلاص بقيت مُقتنع إن بس أنا بس أنا هالبسًه عشان أضايقك، يعني أنا م حتى آآ ده غير عكس قناعاتي، بس بقيت أعملُه علشان بجد أ أضايقُه يعني ف
إمم. اهم. تلبِس له البنطلون. <chuckles> آه، بس آآ هو ما ينفعش في كُلّ الايام بس هالبسه لك. <chuckles> إمم، أنا فاهماك آه، يعني زي بتستفزُه زي ما هو ضاغط عليك.
بالضبط كده يعني.
بجد أنا مقدّرة جدًا شعورك وأحاسيسك، وأنت عندك حق في كُلّ اللي أنت بتعمله، وما حدش يقدر يلومك، هو إنسان بيضغط عليك، وأنت بتحاول تعبّر بأقل حاجة، إنك أنت تستفزُه في رأي في اللي هو بيعمله، وتدخلاته وحشريته في حياتك، فأنا بجد مقدّراك، وباتمنى إنك أنت تعرف تتخلص من اللي هو بيعمله فيك ده قريب أوي.
والله أنا بجد يعني م يعني فرحان أوي إني اتكّلمت معاكِ، و وخرّجت لِك الكبت اللي كان جوايا ده، وحقيقي باشكرِك إنِك سمعتِيني يعني.
بالتوفيق، ولا يهمك.